Мгм. <smacks lips>
<exhales> Эй. Вот мне бы
Что вам понь помогает организовать ваше время? И как у вас э
Я ваши все секреты хочу стырить по этому плану.
<laughs> Как у вас с таймэ с тайм-менеджментом в жизни? Вообще удаётся?
У меня, наверное, нет ничего хуже в жизни. Эт у меня во всем, я бы сказал, во всей сфере во всех сферах просто всё прекрасно, но вот тайм-менеджмент вот, ну, эт самое отвратное. Я либо слишком рано прихожу, либо слишком поздно прихожу.
Мгм. <chuckles> Ага. Ну, то есть, в вообще, в, э, там на учёбу, на работу, на свидание там, на, не знаю, с друзьями встретиться. <laughs>
Абсолютно на всё, абсолютно. Да я бо м, позавчера в универ должен был пойти на пару в 12:30, а я почему-то подумал, что надо было пойти в 12:00, потому что просто 1 моя из однокурсниц, она торопилась, но она торопилась по другому поводу. Но почему-то в тексте я воспринял, что я тоже должен торопиться, я опаздываю к 12. Я оказался там.
Ага. <chuckles> <laughs>
Полчаса жизни просто
И в итоге вы пришли к 12 вместо нужно
Да, я пришел к 12.
Но это лучше, чем к часу. Если бы к часу, могли бы что-то пропустить важное, возможно. <chuckles>
Есть такое дело, да, на самом деле ничего важного я не пропустил.
<chuckles> Можно было остаться дома и досыпать.
Я клянусь, я был так зол то, что я- еще и тем более эта пара, которая там была,- она вообще просто ужас. <chuckles>
<laughs>
Поэтому я подумал: "Блин, можно же было просто оказывается и не прийти."
Мгм. Мгм. Ну, с тайм-менеджментом, на самом деле, время постоянно куда-то исчезает. Вот я это п просто начинаю что-то делать, распланирую. Я обычно при м, планирую себе больше дел дел на день, чем я могу в сделать, на самом деле. И потом оказывается, что я максимум половину из этого могу сделать, а то и 1/3. И время, действительно, просто улетучивается.
Мгм. Но главное, что у вас вообще как-то двигается это дело. Знаете, у меня частенько такое бывает то, что <yawns> я наделаю планов, ой, <smacks lips> но, ам
Мгм.
Да. Наделаю планов, а потом смотрю и понимаю то, что, слушай, а ты какой-то какой-то больно ну, такой весь из себя распланировавшийся.
Ну, то есть слиш слишком много планов, а, пос поставили себе или наоборот?
Да. Слишком много, да, реально, слишком много планов пона пона понакладываешь, э, а, потом, бывает, в конце дня ты вообще ничего из этого не сделаешь.
Мгм. <laughs> Да, понимаю.
То есть на настолько сильно огромное количество планов тебя ну на тебя давит, ну, на меня лично так как бы. Что такое, думаю Ну, не знаю, не то, что думаю, принимаю такое, знаете, э executive решение, типа, не буду. Но оно так получается в конце.
Мгм, мгм. Ага. Э, я, мне кажется, понимаю, о чём вы говорите. Когда очень много дел надо сделать, это всё на тебя давит и то, и, возможно, под этим давлением каким-то психологическим, а, у тебя голова в вообще так говорит: "А я вообще ничего не буду делать. Вы вы меня все достали, вот вообще ничего не буду". <chuckles>
Мгм. Мгм, мгм. Абсолютно, абсолютно, абсолют Мгм. Я вот поэтому постоянно стараюсь делать это так, то, что делать не слишком много планов и, ну, стараться как бы Ну, я понимаю уже свою особенность, себя, сколько бы я бы не воевал, а, с фактом того, что я не супер, э, такой производительный человек, как некоторые другие люди
Мгм. Мгм.
У меня, например, есть подруга, которая за 1 день, она может сделать столько, сколько я за год не успеваю сделать просто.
М. Ну, возможно, м, ну, не знаю. Надо проверить. Нужен <chuckles> фактчекинг. <laughs> Дес действительно ли.
Или, может Вот я тоже думаю, да. Иногда она мне тоже говорит то, что, слушай, ты тоже делаешь кучу вещей, ты просто их не замечаешь. Или, э, как у меня вот с например, с отчётами по работе было всегда, я забывал, что я делал, а на самом деле я делал очень многое. А потом в отчёте мне писать нечего, потому что я просто не помню.
Мгм. Ага. <chuckles> Интересно. Эм. Ну, во-первых, э, м, задачи тоже бывают разные. Бывает, не знаю, задача позвонить кому-то, и она решается за 5 минут, а бывает задача, не знаю, написать отчёт по какой-то работе, и она решается за <chuckles> за за несколько часов. Поэтому
Мгм. И ты всё-таки берёшься за отчёт и делаешь всё за несколько часов, а то то пятиминутную работу, которую нужно за за 5 минут, откладываешь на тысячелетие и никогда его не делаешь?
<chuckles> Э, тоже есть такое. Ещё есть такой способ, э, например, с утра сделать самый неприятный. У тебя, например, есть какие-то 5 задач на день.
Мгм. М, предположим, да. И сделать его вот, я так понимаю, вот рано утром, да, чтобы как раз таки избавиться от него 1.
И и вот Да, вот то, что тебя больше всего бесит, например, в этом списке, его лучше заранее сделать, потому что иначе тебя будет напрягать весь день. И весь день ты <grunts> даже остальные дела можешь не сделать. А вот то, что самое неприятное, лучше сразу от него избавиться, и дальше день пойдет налегке, и более приятное. <chuckles>
Мгм. Это крутой вариант, да, классный вариантик. Мне нравится, как это звучит.
Вот. Ну, по тайм-менеджменту ещё, конечно, куча приложух, естественно, есть, где можно всё это расписывать там. Оно, честно сказать, не сильно помогает, наверно, потому что в итоге всё равно все дедлайны куда-то <chuckles> ам, к
Ай, попробовать стоит. Мгм. Мгм. Эй, всё-равно, да. Я вот, э, не очень люблю описывать там, например, суперточное время, чисто просто потому, что п понимаю то, что
Не выдерживаются.
ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть, и я всё Н А, вот знаете, еще что больше всего раздражает-то, кстати говоря?
Мгм. Что?
Это как раз таки, когда ты делаешь всё, отличный просто план, всё шикарно. Единственная большая проблема начинается в том, что, что-то идёт не так, и это не зависит от тебя.
Да, т это тоже может пойти, например, <sighs> ай, что может, например, пойти? Я не знаю. <chuckles> Э, транспорт. Мгм.
Транспорт. У меня частенько бывало то, что меня транспорт подводил. То есть расписываешь его точное время, по идее, он должен прийти вовремя. Я еще э, наверное, немножечко такая, да, как бы противная
Мгм.
эм, скажем, противное такое существо, которое немножко побывало в Швейцарии
Мгм. Привыкла к тому, что всё ходит вовремя. <chuckles>
и очень сильно привыкло к тому, что вот именно, всё всегда приходит вовремя. И
<laughs>
Я я, конечно, понимаю, то что я, ну, очень зря, <laughs> зря так вообще думаю, что я <laughs> должен так себя вести и так, а, как бы, ну, к этому относиться.
Мгм. То есть сейчас вы не в Швейцарии, и понимаете, что <swallows> что транспорт не везде пунктуален? <laughs>
Но всё равно. Нет, я не в Швейцарии, да. Абсолютно, да. Я вообще должен вспомнить то, что: ну, слушай, ну чувак, ты всё равно изначально с такой страны, где транспорт ну априори даже не имеет какого-то определенного, э, я не знаю там, расписания. Он вроде бы есть, но оно как бы, ну, и есть и есть, да, как бы. Никто на него и не смотрит.
Мгм. Мгм, мгм.
Ну вот, но вот когда привыкаешь к такому, потом думаешь: "Блин".
Мгм. Н-да, да, на транспорт не всегда получается надеяться. У меня тоже, я живу потому что щас в Италии, и ест тут они тоже ребята н
А мы знаем итальянский транспорт, да.
Да, они ребята очень непунктуальные, особенно поезда. Вот там они и на час могут опоздать в любой день, и вообще это н норма. Поэтому тоже с их транспортом сложно распланировать. Ну, то есть мгм.
<laughs> Мгм. Мгм. Вот это вот меня больше всего раздражает, потому что ты не знаешь, э, как как это, что это делать-то, то есть, э как мне к этому относиться, да, то есть, условно? Э, заранее придёшь- будешь там ждать, как этот, истукан непонятный.
Да. Мгм. Э, ну как, эм, если, например, э, вы берёте транспорт на и у вас, там, самолет, м п конечно, лучше взять, например, часик с запасом, потому что, мало ли что.
Мгм. Ну самолет- да. Самолет еще- да.
Если, там, куда-то за продуктами- наверно, ничего страшного. Или, не знаю, просто с кем-то встретиться, что, там, на 30-40 минут за задержка может быть. Если пересадка какая-то, например, может быть, между поездами, вот здесь тоже надо, конечно, если там 20 минут между поездами, я бы не стала рисковать, потому что знаю. <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. Конечно, да, тут мы уже прекрасно знаем, что 1 из этих поездов всё-таки скажет: "Пока", и не не придет вовремя.
Абсолютно, абсолютно. Процентов, наверно, вот, э, 80 точно случаев: они не приходят вовремя. Поэтому
Мгм. Ой, если уж такая статистика есть, в принципе, долго думать не надо.
<chuckles> Да. Даже не нужно надеяться на то, что <chuckles> что-то приедет вовремя. Поэтому, наверно, изначально закладывать больше, вот и иметь в виду этот момент.
М-м. Ну да, это-то вот я понимаю, то ш э, тут со временем тоже уже как-то к этому привык, то что надо постоянно, заранее закладывать время, правильно его закладывать, учитывать то, что ты можешь опоздать и так далее. Единственное вот, что я не люблю, как раз таки, когда ты всё закладываешь и вот в этом закладанном времени всё идеально проходит, и у тя вот это вот "экстра багажное время". Ты такой <tsk>
Мгм, мгм. Мгм.
А ведь эта з задача, на которую я-то поставил, она даже не важна так сильно, что мне щас зе здесь полчаса вот так вот ходить туда-сюда.
<chuckles> <laughs> М. Э
Я, конечно, очень сильно вредничаю, но Как бы вот
Да нет, не сильно. Нормально это всё. М, человеческое, <laughs> мне кажется.
Мгм, мгм.
Ещё можно, например, м, как я планировала. Например, я знаю, что у меня там какой-то экзамен будет через 10 дней. И я планирую там темы, какие повторить, вот это разобрать плюс-минус. И я стараюсь оставлять последние дня 2-3, например, свободные, потому что я точно знаю, что я не успею сделать всё, как я распланировала, или что в эти 3 дня я буду там догонять то, что не успела. <chuckles>
Мгм. <sniffs> Мгм. Мгм, мгм. Понимаю, да. Да, м, тайм-менеджмент- это вам не шутки.
М-да, либо изначально просто закладывать, например, на такую задачу, не знаю, время и умножать это на 2.
<exhales> Ай. Мгм.
Ну, то есть это тоже иметь иметь ввиду. Потому что чаще это так и получается, на самом деле.
Ну что, да, что тоже 1 из вариантов.
Вот. Сколько бы я тоже не пыталась, конечно, в влезть в свои дедлайны, которые сама себе ставлю, м, не получается.
<laughs> Да, это нелегко. Это абсолютно нелегко.
М. Для учёбы, знаете, я ещё такой метод "Помодоро". Вот одно время я чё-то видела там. Когда ты вот учишь минут 40 там, например, потом 20 минут отдыха, потом опять 40 минут учишь, 20 минут отдыха
Мгм. Мгм. Да, да да да да да да, и потом там музычка эта еще.
И так часов 5-6, например, можно. <chuckles>
Мгм. Мгм.
Э, ну, тоже как-то, э, иногда работает, иногда не работает. И не знаю, от чего завис
Иногда, да, вот, я, вот, с этим методом "помидора" тоже особо не этот, э, как-то не сдружился с ним очень хорошо, потому что М, эм, иногда бывает то, что ты очень глубоко залетаешь в какую-то определенную задачу, и вот чу мне щас, если я встану на перерывчик, то всё: я уже обратно нормально залезть не смогу. Или наоборот мне уже просто не хочется, вообще, в принципе, щас вставать со своей задачи.
Мгм. Мгм. Да. Да. Мгм. Согласна. Тут, наверно, по ощущениям всё-таки больше иногда, м, ну, вот нельзя сказать вот именно: "Я работаю 40 минут, а потом 20 минут отдыхаю". М, всё может быть по самочувствию. <chuckles> На
Мгм. Да да да да.
Иногда вот вообще ничего не идет. Ну, просто ты вот не можешь себя заставить. И, м, я тогда понимаю, наверное, что просто устала, может быть, или надо сходить прогуляться и там взя взять день отдыха.
Так точно. Мгм. Немножечко проветриться. Сменить это да, э, как называется
Эм, ну
э, свое, м, окружение и вообще всё.
Да. Да, потому что я как бы тоже не робот. Я не могу себя вот прям, насильно что-то заставлять делать, иначе это может, наверно, привести к какому-то выгоранию и там, психозу. <chuckles> Это
Мгм. Мгм. Я, кстати говоря, хотел еще с чё спросить: у вас, наверное, тоже бывают такие дни, когда ну вот вообще ничего не получается сделать?
Абсолютно, да.
То есть вот вроде бы даже еще и вот и поспал, и проснулся только недавно, и чё-то вот, ну вот, с утра ничего не этот
Э, да, бывает. У меня ещё и от погоды, бывает, зависит. Более того там, например, если на улице облачно, пасмурно и дождь, эм, у меня энергии тоже сразу п на 50 %, наверно, меньше, чем <chuckles> чем ка в солнечный день.
У меня тоже, да. Мгм. Мгм мгм. Прощай, прощай, моя мечтательная звезда о продуктивном дне.
<chuckles> <laughs> Да, так что, если вы хотели услышать здесь супер полезные советы, то не знаю. <chuckles>
Да нет, нет, наоборот. Просто я уже так и понял- как-то то, что тут, по ходу, щас будет такой же человек, как и я.
Ну да. Ну, возможно же, многие такие люди, нет? Вот, э, нет?
Мгм. Потихоньку именно так и научился это понимать, то что на самом деле, это не только я, не только вы, там, типа, по пальцам пересчитанные люди, а таких людей просто много. Но мы привыкли как-то смотреть на этих гиперполезных, гипер
Мгм.
типа всё умеющих, всё выделывающих людей и как-то относимся к себе потом так себе.
Мгм, мгм. А я вот и не очень, может быть, припомню, чтобы я знаю вот супер людей, которые, ну вот, у них всё чётко было по плану, что они всё прямо учили, успевали, вовремя делали. М, наверно, я даже не не припомню в своём окружении таких вот.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Ну да, наверно. У меня есть такие супер молодчики тайм-менеджмента и всего остального.
Пра Мгм. Действительно? И как у них всё? Действительно всё так работает? Как часы? <chuckles>
Ну, плюс-минус, более или менее работает.
Ага. А вы с ними не пробовали обсуждать эти темы, как они справляются, как им удается?
Ну, у них это работает, типа just do it. Без адологий: просто сделай, и всё будет хорошо.
М. Не знаю, не знаю. Ну У меня есть теория, что каждый индивидуален, наверное, и все мы разные и
Мгм. Мгм.
Возможно хм, кому-то дисциплина вот прям хорошо помогает. Мне всё-таки дисциплина н и вот какие-то жёсткие рамки меня демотивируют скорее. М
Мгм. Да-да. Меня тоже, меня тоже. Меня Не знаю, сколько вот ни пытались мне всё рассказать, то что дисциплина, дисциплина, очень важна дисциплина, но в итоге для меня всегда оказывается, то что, если вы просто отс отстанете от меня
Мгм. Мгм. <laughs>
у меня всё, может быть, будет и хорошо.
Да, я согласна. Я, м, тоже. Мне, например, сложно придерживаться какого-то чёткого графика сна и подъёма. Ну, то есть вот 11 - ты должен лечь, там да, в 7-6 - встать. Вот вообще ни разу в жизни у меня это не работало. И в ни в детстве, ни в юности, ни во взрослом возрасте.
Мгм. Да, да да да да да, скока бы я бы ни старался тоже. Мгм. Мгм.
М, ни работа, ни учёба не могу <chuckles> не могли меня дисциплинировать, я бы сказала.
Мгм. Да, понимаю. Понимаю. Relatable, как говорится.
Вот, да. Но хотя я хорошо училась. Ну, я могу учиться вот в в то время, в которое мне нравится, не знаю. Например, нравится мне в 3- в 3 часа ночи.
Мгм. Но именно когда тогда и работается и учится хорошо, а когда неинтересно, то
Да. А если вы меня будете там в 8 утра заставлять что-то делать, то извините. Ат у меня <chuckles> Да, у меня ка пэ дэ будет на уровне н в районе 0, наверно.
Ну это вы сами виноваты уже, да? Что вы заставляете меня что-то делать. Мгм.
От, э, такой жесткой дисциплины.
Ну, а что вы от меня ещё хотели, да?
<chuckles>